لأ، طبعًا الموضوع هو بيقعد معايا آآ، لمدة اسبوع كده في في عدم انتظام في كل حاجة في الحياة، مش شرط في النوم بس. آآ، ده طبعًا بسبب بقى مثلًا أنا أما كنت متعوّد مثلًا مثلًا اتغدى الساعة 15:00 في بلدي، هناك المفروض بقى اتغدى ساعتها الساعة 18:00 فيعني أنا منظّم شوية في موضوع الأكل عمومًا، في فطبعًا آآ، بييجي هناك في فترة معيّنة الساعة 18:00 دي آآ ،احس مثلًا <tsk> يع الساعة 15:00 أنا مش جعان، فأفضل قاعد لحد الساعة 18:00 فدي الساعة 18:00 تعتبر بالليل، فيبقى عشا. فبيبقى في نوع من انواع ال ال التوتر عمومًا في ال في ال في الحياة لمدة أسبوع.
آه. آه. آه، آه، ما فيش انتظام حتى في الوجبات، إمم، فهمتك طبعًا.
بالضبط، وده باخت باختلاف الوقت. ده غير بقى إن أصلًا قبلها آآ، اللي هو موضوع النوم، يوم السفر بابقى ات تَعبان وأنا عارف إن أنا تاني يوم وده آآ، بيبقى عندي شغل، يعني أنا مسافر هناك تاني يوم هاشتغل على طول، آه. فطبعًا، آآ، ما بانامش يوميها عشان ده يوم سفر آآ، باخاف، ممكن تضيع عليّا الطيارة، باخاف بييجي لي شوية هواجس كده بتبقى مسببه لي التوتر وقلة النوم، وبعد كده باضطر طبعًا اسافر. آآ، اسافر طبعًا بيبقى فاضل س آآ، كذا آه، كذا كذا ساعة أول ما اوصل، بيبقى فاضل كذا ساعة إن أنا لازم انزل أحضَر العمل بتاعي، طبعًا آه، باحضَر. التفاصيلي بقى في العمل في أول يوم دوّة بعد الوصول على طول وإن أنا نازل العمل، بيبقى في نوع من انواع العصبية، عشان آآ، ما أحسسش نفسي إن إن أنا هانام. يعني ممكن آآ، احس لو قعدت كده آآ، ممكن احس إن أنا انام، فباخش وباخش في mood عصبي شوية أنا باوصف حالتي فعلًا. ف فيع بتبقى أو بابان عصبي قدام الناس مع إن أنا ب حاسس إن أنا مش عصبي، هُم بيقولوا لي أنت متعصّب. هو ما هو لو عايز اقُول لهم أنا مش متعصّب، أنا عايز انام <chuckles> يعني كده فهي إمم.
شُغل. آه. تكمل بقى رحلة السفر وأنت إمم. إمم، ليه بقى؟ إمم. ما هو آآ، يعني هو النوم ميزان العقل. النوم ميزان العقل، والقلة النوم والتوتر و والرحلة ما قبل الطيارة وبعد الطيارة وعايز تروح آآ، ب طبعًا مكان غريب فما بتعرفش تنام كويس أ
بالضبط. آه طبعًا، وخاصةً حاجة بقى، إن أنا واحد زيي كده ما بايعرفش آآ، ال النوم بتاعه أصلًا خفيف، فبيعرفش ينام في حاجة بتتحرك، فما باعرفش انام في الطيارة. يعني في ناس ب آآ، أول ما بتطلع على الطيارة، تركَب، الطيارة أول ما يطلع ي تلاقيها خلاص بعد ما أكلوا ال الmeal بتاعتهم، ناموا. هو أصلًا ت تلاقي أصلًا كابتن الطيارة بيطفي نور الطيارة، وأنا قاعد. <chuckles> قاعد عَمّال يعني عنيّا مفتوحة على طول، طبعًا موضوع آه، فده موضوع ب طبعًا موتِّر ما باعرفش انام في حاجة بتتحرك فطبعًا و والطيارة طبعًا آآ، في ناس بتتعب من الطيران شوية بسبب الضغط ومش عارف إيه والكلام ده، فهي بتبقى رحلة أصلًا متعبة.
إمم. تنام وخلاص إمم. إمم <chuckles> كُلّه. إمم، إمم. فاهماك طبعًا. إمم.
فدي كلها عوامل بتخليني مش مضبوط، مش مضبوط لمدة أسبوع فعلًا.